An yun. Alam mo ba, napag-awayan na nga namin ’yan, madalas talaga kasi alam mo yun, may mga klase kasi ng tatay o ng partner na parang, "oh, dahil ikaw yung babae, ikaw la ik ang responsibilidad mo, gan'to, toka mo ’yan," yung alam mo yun? Tapos, o, dahil ako lalaki, ako lahat, ako lang yung gan'tong responsibilidad, ako lang yung ganitong toka. Dun kami parang nag-ano, nagkakaroon ng pagtatalo kasi parang sa akin kasi ang mindset or logic ko is anak natin ’yan parehas. Oo.
Mm. Oo. Ik Oo. Oo. Mm. M Pareho. O, hindi gano'n tam gano'n naman talaga, 'di ba? So, buti naman naano niyo 'yon, na, ah, naano yung dalawa, yung napa napag-usapan niyo ng maayos dalawa.
Mm. Oo, napag-usapan naman namin. Napag-usapan naman namin ’yon kaya sabi ko sa kanya na hindi puwede na ano, ’yung parang sa akin lahat. Kasi paano kung nagkasakit ako, anong mangyayari? Dahil sa akin, lahat ng bagay na dapat gawin, di ba? Kailangan mag maghati at mag-share talaga kami ng chores sa bahay. So, nangyare siyempre, napag-usapan na namin ’yon.
Mm. Oo, totoo yun. M
<clicks tongue> 'Baga ta 'pag nakakauwi siya galing trabaho, 'yan na m mag, ah, ah, tutulong-tulong siya maglinis ng bahay kahit papaano, tapos, ah oo. Tulungan niya
Parang nahati niyo na rin yung mga gawain. Tama naman ’yon, oo, na hindi lang pa e la 'di lang sa’yo. Pero ito naman 'no, dahil nakakuha ka nga ng part-time ba? Tama ba? Sa ano, work from home. So ayan naman 'no, dahil work from home naman ’yan, pa'no naman, ah, paano mo naman nagagampanan yung pagiging nanay o pagiging maybahay sa asawa mo at anak mo? Na kahit meron kang ayan, meron kang ginagawang ganiyan, lalo na sa gabi, 'di ba? Parang kung panggabi ka kasi, ang mangyayari kasi niyan, yung oras na para sa pamilya mo, parang ayun na rin kasi yung ano niyo, eh, bedtime, eh, lalo kayong mag-asawa. O, pa'no mo naman na parang naha-handle yung ga'non o paano ka nakakapag-adjust sa ganung sitwasyon? Oo.
Oo, hindi hmm. Mm, hmm. Oo. Hmm. Totoo 'yan. Alam mo ba? Ang kinaganda lang ng part time ako ngayon, hindi ako yung parang ngarag sa oras. Parang puwede ko siyang trabahuhin kung kailan ko gusto, kaya kapag kunyari tapos na ako sa mga gawaing oo, tapos na ako sa lahat ng gawain ko, tulog na yung bata, parang yun na yung time ko para gawin yung part time, tapos hindi ako yung parang pagod na pagod. Parang sakto lang gano'n. Kasi part-time lang naman din, eh. Mm.
Mm. Hmm. Ayun naman pala. Oo. Mm. Oo. So, nap oo, nagagampanan nagagampanan mo pa rin pala yung pagiging nanay at pagiging asawa mo 'no, ang galing naman. So eto 'no, ah, sa anohin natin, kunyari lang, eh, meron kang kakilala na naguguluhan sa pagbabalanse ng pamilya dahil nga may anak, tapos may trabaho. So, paano mo sila papayuhan, ah, ng nga b ah, base sa nangyari sa'yo?
Tama. Hmm, mm.